Allora, praticamente, uhm, in Italia, i miei colleghi erano quasi sempre in festa. Uhm, spiego meglio: uhm, il sabato e la domenica erano a casa, il venerdì molte volte facevano degli scioperi che non ho ben mai capito. Ci sono moltissimi giorni di festa in Italia, perché tipo in agosto l'azienda per la quale lavoravo era chiusa, uhm, per Natale dal 23 di Nat di dicembre al 6 gennaio si chiudeva, ehm, poi sai patroni, uhm, la festa della Repubblica, la festa dei lavoratori, la Pasqua, insomma era spesso chiusa, ecco. Uhm, qui invece dove lavoro è chiusa 2 giorni l'anno ehm, noi abbiamo ferie praticamente 2 settimane l'anno da distribuire come ci pare. Quindi molti vanno in vacanza una settimana in primavera e una settimana d'estate fine. Per il resto si lavora sempre. Poi di solito i miei colleghi, e adesso anch'io, si inizia a lavorare intorno alle 5 o alle 6 del mattino per finire poi intorno alle 3 o alle 4.
E ma q
Ehm, la pausa pranzo è di un quarto d'ora, quindi si lavora parecchio. Il fine settimana è u
Eh sì, somma sembra di capire, ma ma
il fine settimana ovviamente si è a casa, eh, il weekend è chiuso. Però ecco già già gli orari di lavor sì.
Vabbè alme almeno almeno un weekend te lo lasciano. <sucks teeth> Vole volevo chiederti: ma, ehm, perché era hai detto tutto in tono piuttosto neutro, per cui non mi è chiaro se ti manca com'era prima o preferisci com'è adesso.
No, dico solo che è molto diverso, quindi cioè mi trovo a, uhm, diciamo gestire un team di stacanovisti, mentre in Italia ero ero con un team che chi c'è chi chi c'era era un miracolo che venisse al lavoro, ecco. Quindi insomma, ehm, già già questo è un cambiamento. Poi ovvio lo dico in maniera neutrale perché, sai, quello è un'abitudine del posto, non non non dico niente, ecco.
Ho capito, quindi insomma Più polleggiato, sì, sì, sì, ho capito. No, certo, certo.